È un po' un mezzo e mezzo, ti dico, perché comunque da casa mia, io vivo in una città, quindi io dovevo, ecco, andare, mhmm, in u mhmm, cioè, face facevamo forse un 45 minuti, me 1 ora di strada, okay, quindi non era proprio vicino.
Okay. Mh-mh. Ah! Okay, okay, fino a questa campagna, praticamente.
Esatto, non era proprio- proprio vicino, però era ne valeva la pena perché noi, ehm, no d i i genitori lo facevano per i ragazzi, principalmente, ma poi anche per loro, perché anche loro si divertivano. Ma poi facevamo tante cose divertenti, ehm, anche, come posso dire
Certo. Mh-mh, <chuckles> beh, sì. Mh-mh.
interattive, interessanti. Ad esempio, ti ti racconto: facevamo i panzerotti, quindi i ehm, impastavamo lì, quindi facevamo tutto l'impasto, gli adulti impastavano, facevano, mettevano a e noi facevamo i panzerotti, aiutavamo i nostri genitori, no, a mettere tutte quante tutto quanto il condimento, e poi li facevamo al forno, li facevamo fritti, lì c'era c'era anche una un forno nel nel posto molto, molto grande, ed e andava a legna, quindi immaginati il profumo della legna, il mhmm, lo scrocchierellare del fuoco che ti riscaldava perché poi nella campagna, sai, anche se estate fa un po' freschetto, no, diventa diventa un po' quella brina, sai. Ehm, e noi facevamo di tutto. Io mi ricordo quello è un posto proprio, per me, magico.
Interattive, stavo pensando a quello, sì, sì, sì. Quindi Sì? Okay. Mh-mh. Okay, ripieno. C'era tutto, infatti, okay. Mh-mh. <chuckles> Sì.e Sì. Sì, sì, sì, certo. <chuckles> Certo, sì.

Allora, diciamo che ho avuto la possibilità di ritornarci lì, con le stesse persone per fare una rimpatriata, però poi non abbiamo più avuto l'opportunità perché sai, uhm, come posso dire, la ehm, l l la vita cambia, le co circostanze cambiano e quindi sì, quello non era più possi esatto, quindi ne poi molta gente si è trasferita all'estero, quindi sai, non era non è molto semplice, però, mhmm, credo che un po' in tutti quelli che che erano lì, tutti i bambini se lo ricordano, adesso sono adulti, son grandi come me, se lo ricordano con un un con un sorriso quel posto, perché ci regalava davvero, davvero tanto.
Ah, che bello. Mh-mh, bellissimo. Okay. Si cresce, certo, certo, certo. Comunque, ognuno ha i suoi impegni. Mh-mh-mh. Ah, okay. No, certo. Mh-mh. <chuckles> No, ma certo, ma si sente assolutamente, ma che, co cioè, che emozioni hai provato quando sei ritornato lì da più grande? Ti sei sentito magari di nuovo un bambino, oppure non lo so, l'hai visto magari anche con occhi diversi, comunque occhi più maturi, sai.
Mh allora diciamo che, ehm, la nostalgia è stata la prima, proprio il proprio: "Mamma mia, ma qui qui cioè, io da quanto tempo che non vengo". Cioè è stato molto, molto im "impressionante", tra virgolette, ma nella v nella visione positiva. E mi ricordo che una cosa molto divertente è che quando siamo arrivati lì per questa rimpatriata, uhm, ci siamo fatti poi una foto nell'esatto nell'esatta posizione di una foto che avevamo quando eravamo piccoli.
Okay, certo. <chuckles> Sì. Mh-mh. <chuckles> Avete ricreato la foto? Okay, che bello.
Esatto, e eravamo 5 re 5 ragazzi, 2 ragazze e 3 ragazzi, ehm, e avevamo questa foto su un cucuzzolo di un trullo <chuckles> ed eravamo tutti quanti seduti o arrampicati su questo trullo, e abbiamo fatto la stessa foto. Ma
Mh-mh. Okay. Okay. Siete riusciti a rifarla?
ci siamo resi conto che eravamo cresciuti perché non ci riuscivamo a salire. <chuckles> Eravamo invecchiati.
<laughs> Infatti, <chuckles> infatti proprio questo stavo chiede siete riusciti a riarrampicarvi?